Bien sûr, bien sûr. C'est un sujet qui est qui est absolument moi, qui m'a animé toute ma carrière. Aujourd'hui, j'ai plus de 15 ans de management un petit peu, heu, sous, heu, sous la ceinture et ouais, ouais, j'ai je j'ai j'ai vraiment, heu, j'ai vraiment ça, donc j'ai été confronté à ce problème. Au début, évidemment, que je voulais, heu heu, microgérer, parce qu'il fallait que tout soit absolument parfait. C'était mes 1ers résultats, mes 1res équipes, j'étais très jeune. Forcément, on a envie de presque faire avec eux. Je crois qu'une des pistes de de solution, en tout cas, hem, c'est déjà d'arriver à se relaxer soi-même. Parce que c'est pas la faute des équipes, c'est vraiment, heu par exemple, le manager qui arrive pas à être relax ouais, voilà, donc il faut déjà commencer par se relaxer, c'est déjà pas mal.
Oh! Tu es de l tu es vraiment là-dedans, quoi? Ouais. C'est toi qui t'auto stresses, quoi? OK, donc, toi, tu dis, ça fait combien? 15 ans tu m'as dit, c'est ça?
Ouais, plus de 15 ans, oui.
Donc c'est, heu, domaine, heu, managérial? C'est dans quel, heu, domaine, heu, en par un un m un peu global, quoi, pas pas besoin de rentrer dans le nom de l'entreprise, quoi, mais
Ah, heu, ouais, j'ai j'ai j'ai fait plusieurs secteurs. J'ai fait du cen centre d'appel, heu, hypermarché, boulangerie, heu, qu'est ce que j'ai fait d'autre? Heu, service public, heu, équipe Covid, ouais, équipe Covid, hem
Tu as fait plusieurs secteurs, OK. OK. Service public aussi, OK. Et du coup, tu as vu une différence entre, justement, les vu que tu as eu vraiment, heu, pas mal d'expériences, entre certains domaines plus que d'autres? Je sais pas où tu tu micro gères un peu plus dans d'autres domaines que dans d'autres? Non, pas du tout?
Non. Non, alors, heu, alors, comment dire? Hem, le le management est le même, strictement le même, heu, dans le sens où, heu, les les grandes règles de management s'appliquent, c'est les mêmes et il y a pas vraiment de différence entre mon management avec une équipe qu'une autre. Là où la différence va se faire, c'est surtout sur le profil des personnes. Par exemple, quand je gérais les équipes, heu, qui travaillaient sur, heu, le Covid, hem, c'était des gens où j'avais pas besoin de passer derrière eux. C'est-à-dire que j'envoyais un mail, il était pris en compte dans la seconde. C'était des gens extrêmement procéduriers, ils avaient été sélectionnés pour. Donc, en fait, c'est des gens, heu, ils reçoivent, heu, 15 modifications de procédure, ils les ont comprises, ils les appliquent instantéme instantanément ouais, ils ont pas besoin de reposer 150 questions, ils cherchent pas, ils appliquent bêtement, quoi, par exemple.
Ouais. D'accord. Et ils les appliquent, tu as pas besoin de de rester derrière, ouais? OK et par contre, tu as vu d'autres, heu, d'autres domaines, où c'était peut-être un peu moins, hem, à la minute, quoi?
Ah oui. Oui, oui, après, heu, oui, oui, bien sûr, hein, j'ai eu des équipes en centre d'appel ou des équipes même en hypermarché où heu, oui, c'est, heu, il faut repasser derrière, heu, c'est c'est un peu plus, heu, après c'était plus dans la relation client, donc là, on veut dans le profil de personnes différents, on veut des gens un peu plus, heu, comment dire, extravertis, un peu plus aériens, un peu moins, heu heu, stricts, carrés derrière un ordinateur. Ils font pas, heu, 09:00-17:00 et puis ils rentrent chez eux. C'est c'est c'est c'est très différent, en fait, c'est surtout le profil qui change un peu mais mais ça change rien par rapport à la micro gestion, non.
D'accord. Ouais.